Então, eh, eu gostaria de alguns conselhos, algumas dicas pra definir as minhas metas, elas ficarem mais claras, mais alcançáveis. Porque muitas das vezes eu acabo me perdendo na em em em tantas coisas que a a gente deseja e planeja. Então, será que você consegue me dar algumas dicas pra fazer com que isso seja mais simples?
Uhum. Olha, vamos lá vou te ouvir e vamos ver se a gente consegue, eh, traçar juntos alguma coisa. Tu me conta um pouco mais assim, sobre em que momento e quais metas, por exemplo, você tá falando daquelas metas de finais de final de ano que a maioria das pessoas estabelece para o ano seguinte? Ou tu tá falando de metas diárias? De metas para o mês? Me conta assim um pouquinho melhor assim essa tua dificuldade, onde é que ela está. Pra eu tentar te ajudar assim, da gente fazer uma reflexão junto e encontrar talvez algumas, hã, forma ou modelo, ou sei lá, uma estratégia de como chegar nessas metas, tá. Ok?
Sim. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Sim. Então, eh, eu acho que é um pouco de tudo mesmo. Eh, são as metas para o próximo ano que é que eu sempre gosto também de ter aquela resolução, de de me planejar para o que não deu certo de fazer nesse ano, ou então com não foi do jeito que eu imaginava, eh, modificar no ano seguinte. Como por exemplo, eu tenho uma meta pra iniciar, eh, o estudo de holandês no no ano que vem. Eh, porque eu tive uma oportunidade de me mudar, né. Eu sou eu mo mor mo morava na Bahia, e hoje em dia moro na Holanda. Então assim, logo quando eu me mudei, eu precisei e o que eu fiz logo de início foi me dedicar ao o estudo do inglês, porque eu não falava uma 2a língua antes. E, eh, com o passar do tem co depois de 2 anos, 2 anos e meio eu já consegui, eh, aprender ao ponto de ter uma comunicação, uma fluência. E hoje em dia eu ainda continuo dando u uma estudada no inglês pra melhorar a naturalidade na fala. E eu sei que é difícil, eh, aprender uma nova língua. Então, como é uma meta para o ano que vem iniciar esse esse ensino de do holandês, uma 3º língua, <chuckles> eu gostaria assim de uma dica prática pra não ficar pesado, não ser, eh, um estudo, eh, que me traga menos satisfação do que o o que foi aprendendo o inglês, sabe?
Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Entendi entendi. Tô entendendo. Ent ah, essa é a meta, uma das metas, né, metas do ano, digamos assim. Ah, entendi. E tu tem algumas outras? Me fala tem alguma outra que tu gostaria de pensar sobre ela?
É u uma das metas. Mais as diárias por ex Uma das metas. D do ano assim. Tenho. Sim. Tenho. Por exemplo, metas diárias. Eu sou uma pessoa que ho ho hoje, né, agora nesse momento, eu tô, eh, passando por um período de de férias, de descanso. Mas normalmente na minha rotina diária, eu gosto de fazer atividade física pelas manhãs. Eu acabo também, tendo as responsabilidades de arrumar casa, de deixar tudo organizadinho. E o meu trabalho também. É. Isso. E e eu gosto da minha rotina, eu desenvolvi ela há uns 6 meses mais ou menos. Mas por exemplo, eu quero me sentir mais produtivo no trabalho, eu quero me sentir, eh, uma pessoa mais dedicada nas minhas atividades. Então talvez algumas pequenas modificações, eh, podem também me fazer, eh, sentir uma pessoa que está no caminho certo, sabe. <chuckles> Então, a a a a minha meta talvez não seja nem modificar tanto a minha rotina, mas assim conseguir fazer o que eu j f já faço, de uma forma mais natural, mais leve e descontraída. Eh, pra não ficar parecendo que tudo que eu faço acaba sendo só uma obrigação, sabe.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Entendi. Entendi entendi. Até porque, normalmente o trabalho normalmente o trabalho ele é uma obrigação. Ele é algo que você tem um compromisso. Ele não é contigo mesmo, mas ele é é teu. É o compromisso que tu assumiu diante de uma empresa ou de outra pessoa enfim, é um compromisso, né. Mas o exercício físico, por outro lado, é um compromisso teu seu teu e contigo mesmo. Não tem outra pessoa envolvida. Depende 100% de você e é 100% para você. Então esse aí, não deveria ser pesado em termos de rotina. Eu tô falando primeiro da diária porque ela mais assim foi a última que tu falou. Então assim, o que que eu sugeriria, né, o que que seria importante a gente refletir aqui sobre a a tua rotina diária. Como é que tu estabeleceu ela e como tu enxerga isso. O trabalho, ele tem que ser algo que tu faça, porque é um compromisso, porque precisa. Todo mundo precisa de trabalho, ok, tu precisa.
Sim. Uhum. Sim. Verdade. Ah, é verdade. Sim sim. Uhum. Uhum. Tá. Tudo bem. Uhum. Sim sim. Eh, g ganhar um dinheirinho, pagar suas contas. <laughs>
É, isso, mas ele não pode ser um peso. Ele faz parte da vida, faz parte da rotina. Então e e como é que tu olha pra esse tempo que tu investe todo o teu dia para o trabalho? 1a coisa, né. Como a gente olha, ah, tu é uma pessoa que olha negativamente ou olha positivamente, "Olha, ele me rende o dinheirinho que eu pago para fazer as coisas. É meu meio de sustento". Entendeu. Olhar com um olhar mais positivo sobre essa atividade. Sobre esse tempo que tu gasta no trabalho.
Sim. É. Uhum. Sim. Uhum. Aham. Sim. Uhum. Sim, entendo. Eh, eu acabo olhando dessa forma. Eu enxergo o trabalho como uma atividade. Eh, eu sou formado em administração, né. Então eu acabo trabalhando muito com a eh i com isso também. Eh, administrar melhor o meu tempo, administrar melhor as informações. Poder também compartilhar melhor essas informações com a com a minha equipe. Então assim em relação ao trabalho, eu posso dizer que eu tenho uma satisfação pessoal muito grande em cima disso. Mas a forma que eu cons Ah, obrigado. Mas, assim a forma que eu co que eu de desenvolvi a minha rotina diária, eh e incluindo atividade física veio muito de um momento, eh, que eu não estava muito bem, com várias áreas da minha vida, sabe. E a única coisa que eu poderia modificar naquele momento, que só dependia 100% de mim, como você mesmo falou, e era atividade física. Então foi o 1º passo que eu tomei, sabe. Eu nem pensei nos outros problemas, eu falei: "Olha quer saber, eu vou dar um tempo desses problemas na minha cabeça, e vou, eh, fazer uma atividade física". E foi uma decisão, eh, mesmo sem perceber, eh, tão assertiva sabe. Porque aos poucos eu fui melhorando a minha autoestima. As outras áreas da minha vida começaram a dar uma melhorada também, eh, meio que sincronizado em relação a isso, trabalho, eh, r relação com a família, com os amigos, eh Fluiu. Exatamente. Eh, Hum.
Não sei. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Muito bom. Uhum. Uhum. Entendi. Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Fluiu, é isso. Entendi. Então olha só que interessante, desculpa eu te cortar, mas olha que interessante, tu criou uma meta clara, alcançável e alcançou. Em ter de com relação aos exercícios, quando tu incluiu na tua vida, correto. Tá correto dizer isso. Ah, entendi. E o que mais que você gostaria de ter na sua rotina que tá hoje que talvez não esteja assim tão claro, por exemplo, tem o trabalho, aí a academia, faz exercício. Que mais você gostaria de redefinir em termos de rotina?
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Correto, totalmente. Uhum. É. Olha em termos de rotina, eu acredito que, eh, fazer um planejamento me maior em relação às minhas metas mesmo. Por exemplo hoje em dia, eh, como eu também eh eh, esse meu meu meu novo trabalho ele é recente, não tem muito tempo que eu entrei na empresa. Eu ainda tô também numa fase de de aprendizado, de trocas, bem bacana. Mas eu pretendo também, assim que essa essa parte, eh, passar, eh me programar mais pra fazer viagens. Eu gosto muito de conhecer lugares, de conhecer pessoas. Eh, de fazer memória, sabe. E eu acredito que depois que eu passar, eh, de de dessa fase meio que de aprendizado, eh, e não só no trabalho mas também, na eh, eh, no organizar melhor o o tempo no dia a dia, eu vou conseguir definir melhor o pra onde eu eu tenho interesse de viajar. Qual é o melhor período do ano que isso vai acontecer? Quem é que vai estar comigo nessa viagem? Vai ser uma viagem sozinho, <chuckles> sabe. Mas são coisas que hoje em dia, eu prefiro não pensar porque eu ainda não acho que eu esteja no momento de fazer esse tipo de planejamento, você me entende?
Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Entendi. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah Entendi. Ficou muito claro. E aí tem uma coisa isso que tu tá me falando é super importante, no sentido de unir com aquele início da conversa quando você chegou pra mim e falou assim: "Ó, metas claras para o próximo ano de falar outra língua". Olha que interessante. Para o ano, tu vai colocar lá: falar outra língua holandês. Mas ela vai estar na tua meta diária também, porque a gente tem que colocar na agenda semanal x horas de estudo. A língua tu aprende à medida que tu pratica. Então vai ter que incluir ali viagens, talvez esteja mais na anual, porque tu pode definir todo o mês, eu quero fazer uma viagem, ok. Pra onde? Quanto eu vou gastar? Entende, assim tem que estar um um planejamento anual, com relação à tuas viagens, o os países que tu deseja conhecer. Até porque tu tá morando perto de outros países. É muito mais fácil viajar, fácil conhecer.
Uhum. Uhum. É verdade. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Entendo. Uhum. É. Exato. É uhum. É, exato. Entendo.
Entende? Tu acha que tá bom, porque faz os 2 vão se falar.
Sim, é verdade, faz mu faz todo o sentido. É, e re realmente eu acredito que enxergar, eh, esses planos e esses projetos, mesmo que ainda, hum, sem data definida mas diariamente, pode trazer até uma energia mais positiva para esses planos, né. Então, eu acho eu vou fazer isso sim. Muito obrigado pela dica porque eu acredito que é tudo meio que e e está conectado, né, tanto essa questão do do do trabalho, da atividade física, do dos planejamentos em si, das metas, então enxergar não de forma separada mas de forma generalizada, talvez, e me planejar, né, em cima disso, pode me trazer benefícios maiores.
As metas, as 2 metas, sabe? Uhum. Sem duv Uhum. Uhum. Sim sim, e aí como tu trouxe essa dificuldade, talvez tu não tenha dificuldade não, eu estou eu estou entendendo que tu sabe o que tu quer, 1º coisa. Eu quero conhecer outros países eu quero viajar, e eu quero falar outra língua, eh, são metas claras, e aí só tem que trabalhar as metas, como tu vai fazer. Vou fazer todo o mês, vou fazer tudo no mesmo dia. Não não não, tu vai espraiar ao longo do ano, vai selecionar as prioridades, o que tu quer fazer 1º, e a a língua, ela vai ter que estar sempre, porque língua se aprende diariamente, constantemente. E o fator principal, o elemento principal, o ator principal é você e você já sabe o que você quer. Então, definir as metas, traçar plano de ação, quando eu quero fazer isso tu vai olhar de trás para frente e vai começar a se organizar, sabe? Estou entendendo que tu, já está no caminho e está próximo de chegar onde você quer.
Uhum. Uhum. Sim. É. Exato. Uhum. Sim. Sim sim. Ai, obrigado, obrigado, é tão bom ouvir isso, porque assim, eh, são conselhos simples mas que fazem toda a diferença para gente que às vezes está com tantas coisas na cabeça, que é às vezes é difícil se concentrar em uma coisa e é necessário, né. <chuckles>
Uhum. É, e acaba tirando o teu próprio crédito sem necessidade. Eu eu realmente eu eu espero que tu organize, faça a tua agenda anual e consiga fazer com que tudo aconteça viu?
Eu agradeço, viu. Muito obrigado pelas dicas. Até uma próxima.
Até.